Hmm, alam mo ano ah, ang galing nun kasi meron kang strict boundary para sa sarili mo, nakakatuwa naman, na alam mo 'yon. Even though nag-a-appear ka pa rin, nagpupunta ka do'n sa ano, sa mga social events pero, ang technique mo gumagawa ka ng exit plan, kumbaga meron ka lang specific na time, "Okey, mag-iisang oras na ako dito, tapos tapos na, okey na, at least nag-appear ako," which is very good sa'yo, I mean napakagandang way niya na hindi mo rin mapapa-feel sa ibang tao na, "Ano ba 'yan, para naman 'tong ano, tanggi ng tanggi ganiyan, para naman 'tong hindi interesado sa'min," 'di ba? "Para naman napaka-KJ naman nito," parang sabihin, "Ang lungkot siguro ng buhay nito," pero di ba, at least napaparamdam mo sa kanila na ano ka, meron ka pa rin kahit papaano social batteries na puwedeng i-spare sa kanila, and 'din nga nakakatuwa rin na ano, 'yun 'yung boundaries mo at saka nakakatuwa 'yun ah, na hindi ka hindi ka interesado sa ano, sa buhay ng ibang tao. Kasi nga naman, bakit nga ba, 'di ba? Kasi nakaka-drain lang.
Hmm. Ah, yes, totoo. Mm. <chuckles> Yes. Wala eh, mm. Eh, wala sa inyong Oo, parang mula hindi ako interested, pero ito um, medyo kail itanong ko lang 'no, um, paano ko ba ano, i-prolong 'yang social ba battery ko? Kasi talagang ano eh, ah, parang ang dali kong magsawa, ah, wala akong interes, so pero sabi ko nga, um, siyempre kahit naman ano medyo independent tayo, ah, kailangan at kailangan pa rin ng pakikisama so, ah, kung kay gusto kong gusto kong makisama siyempre minsan kailangan kong mapahaba talaga din 'yung social battery ko which is nahihirapan din ako. So in a way, paano ko siya ano mapo-prolong para ano maging natural lang ba siya? Mm.
M Oo, oo. Mm. Ah, okey. Gan'to. Oo, gan'to mag-spend ka muna ng time sa mga taong sobrang close mo, 'yung komportableng-komportable ka, 'yung alam mong ano ah, merong personal connection sa'yo, ng sagayon ma-practice mo siya unti-unti. 'Di kailangan malaki agad 'yung results, pero do'n ka mag-umpisa sa environment na alam mong safe ka ganiyan, alam mong hindi ka ma-uubos after ng conversation. Tapos puwede ka pa rin naman mag-limit na ng ano, okey 3 hours lang tayo ah, walang problema do'n okey lang o di kaya 2 hours tayong mag-chichikahan, o magkukuwentuhan. Hindi kailangan na buong araw, okey, hindi nakakapagod naman 'yun buong araw kayong magkuwentuhan, di ba? So gano'n lang 'yung technique, spend time muna sa mga taong ka-close mo and then limit pa limit pa din sa oras, 3 hours, 2 hours ng kape, chikahan, walang problema do'n tas makikita mo na improvement na, "Ay okey, kahit sa ibang tao nagiging gan'to na ako."
Okey. Okey, oo. Tama.